うーん。そうなんですよ。だから、ま、今回は例えばね、あの、何にお金を使うかっていう時に、ま、今回だと、あ、ま、なったらこれ必要なんだから、ま、え、でもいいんじゃないって、でもこれはまた次にもね、同じようなものをまたね、必要だと。でも前にそういえばでも買ったよねってあれはどうなったのかな？とかね、少しあの、<laughs> あの、私から見るとまた同じものに、そんなに費用をかける必要がないんじゃない？って思うときも。<laughs> あ、だでも確かこれ、あの、1か月前にもなんか、同じような、こ、あの、買ったよね、あれどこに行ったの？とかね。<laughs> 少しは考えあ、そうそうそう。ま、考えを促して、ええ、もらう時とか考えてもらう、ま、少し機会を、<giggles> 促したり、うん。
うーん。 はい。 あ、そうですよね。ありますよね。 うん。 <chuckles> そうですよね。なんとなく。<chuckles> はい。 ああ、なんか、はい、ズバッと言わずにちょっとふわっとさせるみたいな。
そうそう、そうですね。いきなりなんか、ま、こそれは今回いらないよねっていう風に言ってしまうと、なんで私はふといと思ってるのに、すすぐ反対してとかって。<giggles> ううん。で、どう？って、でも今ちょっと、あの、他に必要なものがあるから少し待ってみないとかね。<giggles>
うん。 <chuckles> そうですね。 そうですね。 あ、確かにそれ うーん、あ、新たな提案するっていうのは、確かに一つ、ね。
おお、うーん。 で、ま、あの、どうしても必要だったらもちろん必要なものは仕方ないんだけども、その時の状況とかね、あるいは、まあ、あの、ほんとに必要がないものも、あ、え、ま、趣味とかだったらね、もちろん、あの、欲しいものもあると思うので、どこで、まあ、折り合いをつけたり、今回は譲歩したり、あの、少しそのままボンと否定をするのではなくって、うん。ねねねはい。
うん。ふん。 うーん、やっぱり相手が感情的に、なのなりにくいように、すするしてるっていうことですよね？
うん。 なんか、お互いに少しでも、あの、考えてみたりできるように持っていけたらなという風に。でも、あの、でも反対に自分が言われて「何、私が欲しいのにどうしてダメなの？」とかね。<laughs> ふーん、なりがちなので、自分にも、対しても、ああそうか、そういえばっていうその、え、や、相手の言ってることを少し受けためられるように心がけています。
ああああ。 <chuckles> 逆の立場だったらそうですよね。 うーん。